ممكن آآ، بس يعني أنت أنت طبعًا بعد المواقف ال الفظيعة دي آآ، ما فكرتش بقى إن أنت تاخد خلاص خطوة ي يعني أكيد نهائية في إن أنت يا تنزِّل مثلًا application زي instapay، أو إن أنت تكون معاك دايمًا كاش خلاص مش هتستخدم ال ال الدفع الإلكتروني ف تاني خالص. يعني ما فك إمم.
مش هست حتّة إن أنا هالغيه خالص، بجد هتبقى صعبة، بسبب إن أنا أصلًا باشتغل ح أوقات كتير على مواقع كتير، فبيتحول لي أصلًا عليها فلوس. بس فكرة إن أنا أطلع من البيت تاني مش معايا كاش؟ لأ، أنا الفلوس اللي هتتحول لي، حرفيًا هاروح أسحبها في وقتها وأخلي دايمًا في جيبي، المحفظة بتاعتي ما هتخلاش أصلًا من الفلوس بعد كده. فكرة إن أنا أطلع هنا أو أطلع هنا أو أطلع هنا مش معايا فلوس في جيبي ويحصل معايا نفس المواقف اللي حصل مع خطيبتي والمطعم وهنا وهنا، لأ.
إمم. إمم. أيوه. <laughs> صح، صح. صح. لأ، ده غير خطيبتك، أنت عمومًا بقى لاحسن يحصل لك أنت كمان موقف زي القهوة كده ما تكونش عارف تدفع للقهوجي حقك حق ال المشاريب اللي اللي نزلِت يعني. هو يعني آه، يعني هو الموضوع بشكل عام آه، أيوه.
ده من كل جنب بجد. لأ، بجد بتبقى رخمة اوي بجد، يعني إحساس إحساس وحِش. إحساس وحِش من كل جنب يعني
طبعًا. طَب طبعًا، ما هو أنت أنت شايف أنت شايف إن أت عمومًا ما هي التعاملات دلوقتي عمومًا بقت منتشرة أكتر بالدفع ال الإلكتروني، ولكن فعلًا ممكن تحصل مشاكل زي اللي حصلت لك دي.
إن أنا أحس بإحراج قُدام خطيبتي برضه هنا تبقى وحِشة.
ف فيعني أنت شايف إنه الحل بقى في الأمر ده إيه؟ إن أنت توازن ما بين ده وده، والَّا إن أنت تلغي حاجة أساسًا ما بينها تمامًا يعني؟ أنت خلاص إمم.
أنا زي ما قُلت لِك إن أنا مش هينفع ألغي الدفع الإلكتروني بسبب الشغل اللي أنا باشتغله، بس هاخلي معايا كاش وممكن أحافظ على فلوسي أصلًا بسبب حوار الكاش. حوار الكاش أصلًا اليومين دول الفلوس ممكن تقل قيمتها، فأنا ممكن أعمل حاجة تانية.
إمم. اهم. صح، إيه بقى؟
أنا ممكن بسبب الحتَّة دي أروح أشتري دهب، وأخلي الدهب وأستثمر في الدهب كتير. وابقى اشيله على جنب وقت اما الدنيا تُزنق بيا أروح أشتري أ أبيع الدهب اللي أنا اشتريته وأحوله فلوس وده هيكون أسهل بكتير من حوار الدفع الإلكتروني. هيكون معايا فلوس وإيداع بالضبط كده. <laughs>
<chuckles> إمم. أيوه. آه. آه. وتاخد الكاش بتاع دهب. <chuckles> صح. <laughs> صح، صح. لا، فكرة حلوة فعلًا، لا خلاص يعني كده اشتري دهب، يعني استثمر برضه مش هتخسر حاجة. أنا الحقيقة استمتعت أوي بالكلام معاك و ويعني أتمنى إن أنت ما يتك ما يتكررش أي موقف من المواقف دي تاني وتعتمد الكاش بقى خلاص في حياتك يعني خلاص. <chuckles>
<laughs> أنا اللي استمتعت معاكِ بجد. ألف شُكر.
مُتشكرة جدًا. شكرًا.
شكرًا.

ياه! لأ، ده إيه ده؟ إيه اليوم الصعب ده؟! آه. لأ، ويعني وصلت وصلت لإيه في الآخر؟ يعني عرفت عرفت فعلًا الفلوس تتحول لَك على ال على الموبايل والّا ما جاتش؟
شُفتِ بقى واصل كده ليه؟ ما و وصلت لدرجة إن أنا أصلًا خلاص بقى يعني جبت آخري خلاص، قُلت ل لأختي: "أنا لازمًا أبعتها لِك أصلًا على الكاش بتاعِك من الكاش بتاعِك فتقولي لي الرسالة بتاعة الOTP عشان هي مش راضية توصل عندي، وبعدها هآخدهم منِك." أنا في وسط الموضوع ده كلّه آآ، اتاخد منّي مبلغ كبير بجد، سقط منّي مبلغ كتير في النص، فالمبلغ كان صعب بجد. فالموضوع ما كانش أحسن حاجة والتجربة ما كانتش أحسن حاجة.
آه. تمام. امم. آه. اتسحب منك مبلغ في النص؟
ما بين بقى اللي أنا ابعت الحوالات دي ودي، ودي، ودي آآ، كانت رخامة.
إ آه. آه، بيكون طبعًا فيه آآ، آآ، رصيد بيتسحب عشان الحوالة؟ صحيح وال
ما هو الرصيد اللي بيتسحب عشان الحوالة فعلًا زي ما أنتِ بتقولي، وفكرة إنه أنا جيت في النص أصلًا ما بين الحوالات والحوالات، وإن الموضوع أصلًا النت كان ضعيف، وأسقّط في النص ييجي 15$ أو 30$ من 15 ل30$.
اهم. ياه! ياه! آه، لأ، مبلغ طبعًا.
الموضوع كان بالمصري بمبلغ <chuckles> فكرة إن أنا مروح على المبلغ ده يعني، لأ، الموضوع أنا بالنسبة لي، حرفيًا أنا كرهت حوار الدفع الإلكتروني بسببه. ده غير مواقف كتير أصلًا حصلِت قبل كده.
طبعًا، طبعًا. اهم. لا لأ، حقك الصراحة. يعني كمان حصل معاك مواقف لأ، هو الصراحة حقك إن أنت يعني الموقف ده أكيد يعلمك إن أنت لازم يكون معاك كاش، <chuckles> صح؟ أو إن أنت ترجع على الأقل يكون معاك فائض كاش في جيبك.

أنا مش فاهم أ يعني أنتم عيال صغيرة، طَب في ناس ف في ناس حواليكم ياجدعان، أي حد يشوف العيال دي يمشّيها، وصلت لدرجة إنهم شالوا الATM بتاعتنا أصلًا في البلد كلها، البنك الأهلي جه شال الATM اللي الموجودة.
<chuckles> آه، ياه! لأ كارثة. آه، فما بقاش ما بقاش في غير 2 ATM بس الموجودين.
واحدة بقى بتستخدم الدفع الإلكتروني، وواحدة لأ، ف جات من هنا حصل معايا مواقف غبية.
اهم، آه. طَب ما فكّرتش إن أنت وِسط المواقف اللي حصلت لك دي كلّها، إن أنت تنزّل مثلًا آآ، برنامج آآ، في برنامج معروف اللي هو إيه Instapay إن أنت تقدر تنزّله فيعمل تحويلات أسرع، بشكل أفضل، غير لمّا أنت بقى لازم تروح آآ، مكنة، وتعلّق وتسحب من المكنة، يعني ما فكّرتش تعمل كده؟
الفكرة إنه الحاجات الصعبة برضه، إنه بقى في ناس بتستخدم Instapay وفي ناس بتستخدم المحافظ الإلكترونية، أنا مني واحد أنا كنت باستخدم بس ال المحافظ الإلكترونية.
إمم. إمم. آه.
جَه في مرة كنت رايح مطعم أنا وخطيبتي.
اهم.
فكُنا مع بعضنا ودخلنا المطعم، كان من أصعب المواقف حرفيًا بين الل وبين خطيبتي، إن من الأيام دي مش هانساها، لأ ده بجد بجنب عاطفي.
تمام. برضه؟ <chuckles> واضح إن المواقف كلها صعبة. <laughs>
آه، لأ بجنب عاطفي و وجنب من الناحية اللي إحنا بنتكلم فيها آآ، ف فبجد كانت رخمه من الجنبتين.
آه، احكِ لي. إيه إيه إيه الموقف حصل فيه إيه؟
الجنب العاطفي.